Ah, tapos, ah, after non sabi ng kaibigan ko, "O, ito ano binigay ni ano ni, ah, sir 'no, sir at ma'am," tapos ano, um, um, ito yung ano hinati niya, hinati niya yung ano, yung pera. Tapos may instinct talaga ako na, bakit niya hat hindi talaga yun hati, don. Tapos ayun nung okey na ako, um, yung nag nag-rehearse na kami nag pasalamat ako, ah, "Thank you po kasi ano binigay, binigay na ng kaibigan ko yung ano, ah, hinati niya," sabi niya, sabi ng boss ko, "Hinati?" Sabi niya, "Hinati? Para lang yan sayo," sabi ko, "Ay na hindi ko po alam hinati niya po ma'am yung ano," tapos ayun kinon-front niya yun. <laughs> Grabe naman yung delivery fee hati talaga 'di man lang 1%, 'di ba? So ayun parang, parang ano, ah, kinompronta, ah, s syempre ano kinon-front ko siya sabi ko, "Uy sabi ni ano, ah, hindi daw talaga yun hati, bakit mo naman hinati?" Tapos ayun, kasi alam ko ba ba bago, alam ko ba ba ah, after niya yun binigay sabi niya, "Basta kung ano magtawag si sir at ma'am, ah, sabihin mo lang na ano, ah, basta wag ka nang mag mention, mag banggit, sabihin mo lang salamat." Hmm. 'Di ba? Oo, tapos ayun, ay yung ginawa ko naman, "Salamat po sa ano, ah, hinati po, hati po kami ni ano, hati po kami ng kaibigan ko," yun, yun lang yung ano.
Mm. Oh. <chuckles> Grabe. Mm. Oo. Oo. <chuckles> Bat niya hinati? <chuckles> Delivery fee daw. <chuckles> Grabe 'no. Mm. Anong ginawa mo? Mm. Oo. Mm. <chuckles> Ay, Grabe alam na, oo. Oo. <chuckles> Parang, alam mo na eh 'no? Na ano.
Oo, tapos ayun kinon ah, kinon-front ko siya, "Ay alam ah, ah, bakit mo" sabi ko, "Bakit mo naman ginawa yun? Alam mo namang nagkasakit yung tao pa pa eh paano pag ano pa, ano naman yung may nararamdaman mo kung kung ako yung, gumawa sayo." Sabi niya, "Ay akala ko kasi ano bla bla bla bla bla," tapos umiyak na siya drama-drama, drama-drama nag-sorry, mm. Tapos nakita ng ma'am ko, "Ah, sige ano ano" parang naawa naman din, pero for sure drama lang yun. <chuckles> Oo tapos, oo, tapos ayun parang, sige nalang para hindi na ako ma-stress, patawarin ko nalang, patawarin ko nalang yung ano. Pero syempre pag ano, pag when it comes sa pera syempre ano kaibigan pa rin kami pero when it when it comes sa pera parang, may ano na may, hindi na ako, hindi na trusted talaga.
Oo. Oo. Grabe naman. <laughs> Tama. Mm. Eh. <chuckles> Ay, ang galing. <chuckles> Mm. Ah. Drama lang yan. Parang ano ni-rehearse ka na niyan. <chuckles> Oo. Hmm. Hindi mo na ano. Oh, di na siya mapapagkatiwalaan no.
Oo tama. Tapos yung ano din ano?
Pero kaibigan pa rin kayo? Hanggang ngayon?
Magkaibigan, oo magkaibigan pa rin na
Mm, bait mo naman.
Para wala ng para wala ng stress kasi 'pag magtatanim ka ng galit ng loob para sige sayo na yan ma yung karma darating din.
Ayun tama. Parehas tayo ganyan din yung, parang mindset ko dun sa kaibigan ko eh.
Oo.

Oo. Ang mahirap lang nag-clear siya nung una. Pero oo.
Ah, Grabe ano? <tsk>
Tumag tumalbog kinabukasan lang.
Tapos, is tinawagan mo? Di na ma-contact.
Tinawagan ko yung oo hindi na ma-contact. Tapos sabi ko alam ko na 'to.
Ah, nasaan na pangalan niya iyon pangalan niya iyon.
Ibang ano, ibang tao.
Ah, kapart kapartner niya yun, kaibigan.
Oo.
Grabe. <tsk>
Tapos. <chuckles> Akala pa nga nung bangko parang kasabwat ako eh.
Hala! Ah.
Oo, na na-freeze yung account ko.
Ah, ilang ilang days na-freeze yung account mo?
Mga one week siguro. Tapos, kinailangan ko talagang kausapin yung ano yung bangko.
Oh, matagal din. Hmm. Hmm.
Trinabaho ko para ma-prove na hindi ko na nakuha yung pera, pero, na-open ko naman yung bank account ko.
Hindi ba nakuha? <tsk> Ay, sayang naman. So dapat pala talaga antayin na ano no, kasi pag tseke papasok yan mga ilang days, 1 day, 2 days.
Mm. Oo. Oo, mabilis lang.
Oo, sa Pinas kasi iyon, eh, di ko alam dito. Ay, grabe.
Pero pag tumalbog <chuckles> Iyon, lesson learned. Oo.
O, lesson learned. Oo, lesson learned. <laughs> Daming scammer ngayon <laughs> True. one five magkano din yun sa Pinas, 75K.
Medyo, mamahaling lesson, oh Di ba? Oo, laking pera na nun.
Mm, grabe. Oh, laking pera na yun.
<chuckles> Talagang nanlumo ako, eh, pagtapos. <chuckles>
<laughs> Yung sa akin naman nag ano, nag-invest. Tapos ayun, invest yung mga magiging x2, x3, kaya ayun ang
Ah, oo. Oo naging times zero. <chuckles> Ayan.
Oh, wala na. Tapos teacher pa naman yung nag ano uy, maraming salamat sa time mo.
Oh, kwento mo sa akin next time. Sige.
Ah, o sige, paalam. <laughs>